Oo, actually meron pa nga pala akong nagustuhan na hindi ko na-expect na pagkain ng mga ano, and natikman ko naman siya dito sa may part ng Kasibu sa may Viscaya. Nagpunta din kasi kami dati no'ng last May, May, oh, ba yun, oo, ano yung Kiniing alam mo yung smoked na karne.
Mm. Okey. Mm. Ah, talaga?
Na, oo, prine-preserve ng mga Igorot, yung mga ano na yun, smokey siya masarap siyang isahog sa mga gulay, sa munggo, ganiyan.
Ah, oo. Mm, yun ba yung matagal na ano, matagal nang naka-preserve tas i-iihaw nila?
Tama ka. Ah, bale dalawa kasi yun, eh, may Etag, ah, may, oo, meron pa yung ano inuuod na karne, pero hindi ko pa.
Okey. Oh, 'yun 'yun, 'yun 'yun. <chuckles>
Hindi ko siya hindi ko siya gustong i-try. <chuckles>
Oh. <laughs>
Oo, hindi ko siya pero sa mga napuntahan mo, ikaw ba, may mga ano ba may mga favorite ka bang, ah, pagkain nila?
Ano marami.
Mm.
Lalo na pag sa Cebu, yung nagpunta kami ng, um, wife ko sa ano yun, eh, um, kasi pag le pag Cebu sa talagang letchon yung number one, eh. 'Yan Cebuchon, oo, tsaka dun sa may market nila. Kasi 'pag kakain ka daw ng Letchon, ah, yun punta ka ng Carcar.
Mm. Oo, oo. Sikat sila dun, mm.

Ah, sa Moyoyao Tinogtog Falls, walang masyadong ano na pagkain do'n, kasi hindi ah, meron, pumunta pala kami sa isang, ah, walang fast food pero may mga restaurant kasi siya. Masarap yung ramen nila, ramen, oo tapos yung oo.
Ah, okey. Oo. Ah, talaga, ayos ah. Kala ko yung super local.
Ay walang masyado. Pero kasi kapag natives kasi uso sa kanila yung watwat. Alam mo yung mga native, ah, watwat siya parang nilagang karne lang siya. Walang lasa so, oo, ah, nakikita mo siya sa mga mountain province gan'yan Benguet or Ifugao's. 'Yon kasi yung culture nila, alam mo yung ilalaga nila yung karne tapos ikaw na bahalang mag-seasoning. Lalagyan mo siya ng asin o di kaya ng kalamansi gan'yan. No'ng una ano siya hindi ko siya nagustuhan pero okey naman siya, ah, tumatagal, oo tsaka malalaki yung karne, alam mo yung parang ga braso na yung laki nya. Oo, sulit.
Ah, wala. Anong watwat? Ah, akala ko ano ano. <chuckles> Oo. Hmm, okey. Ah, talaga. Mm. Wow. Mm. Ayos, ah. Mm. Ah, gano'n, eh magkano naman mura naman siya or mahal, may kamahalan?
Hmm, actually kapag ano lang puwede kang makikain. <chuckles> Hinahanda 'yon kapag ano kapag may kasal ganyan, may patay, oo 'yon yung pangunahin nilang inihahanda para walang masyadong seasoning. Gano'n kasi sila sa mga ano sa mga highlands. Hindi sila masyado sa seasoning, hindi gaya dito sa atin dito sa baba na may mga oyster sauce, may mga kahit anong mga luto na ano, doon wala mga simple lang.
Ah, gano'n, <chuckles> sharing. Ah, okey. Mm. Oo. Mm. Oo. Okey, kasi
Ma-enjoy mo talaga yung ano ganda ng komunidad, oo.
Mm. Oo, may nakita kasi ako dun sa ano sa sa vlog nila Ninong Ry tsaka nila Erwan. Tsaka si sino yung Mountain Man.
Mm. Oh.